ला सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, मतलब जैसे कुछ ऐसे अ, आपके या तो आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग या आपके ऐसे क्लोज़ फ्रेंड जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, जिनसे आप पहले संपर्क में नहीं थे, बट सोशल मीडिया के थ्रू आपने उन्हें दोबारा डिस्कवर किया फिर आप उनसे संपर्क में आए। तो ये एक सकारात्मक उपयोग तो है, सोशल मीडिया का मतलब हम सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का नकारात्मक असर ही है, मतलब ये सकारात्मक तरह से भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और जैसे अब तो ये भी है कि ऐसे काफ़ी मुद्दे होते हैं, जिन पे वैसे बात नहीं होती, जो मेन जो मेनस्ट्रीम मीडिया उतना बात नहीं करता लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आउट क्राइ होता है लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात पहुँचाते हैं। तब जाकर दबाव पड़ता है मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी, सरकार पे भी, कि वो कुछ करें और ऐसा हम तो कितने मुद्दों पर देख चु
हाँ। सही बात है। अ, हर मुद्दे के प्रति कोई देखिए अच्छा लेकिन देखिए ये भी है कि सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी मुद्दे जो हैं, वो उठाए जाते हैं और बहुत जल्दी दब भी जाते हैं।
हाँ श शांत हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल।
वो वास्तविक जीवन की तुलना में अ, जैसे हाल-फिलहाल में आपने बहुत से केस देखे होंगे, जैसे कॉमेडियन अ, लोगों के ऊपर जो केस हुआ था, वो एक केस दबा, फिर उसके बाद कोई नया केस आ गया फिर वो दब गया और इसके बीच में कहीं न कहीं जो मूलभूत जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोगों के, स्टूडेंट के और बेरोजगारों के और लोगों के, वो मुद्दे कहीं न कहीं दबे रह जाते हैं समाज में, वो सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट भी है इसका और बाकी कि देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ये तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव थोड़ा-सा अन अ, नेगेटिव या नकारात्मक अ, फैला रहा है समाज में।
ओ, जी, जी, जी, जी। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहीं दबे रह जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। नेगेटिव ज़्यादा है। हाँ, हाँ, जी, जी, जी, जी और मुझे वो ल मुझे लग हाँ, और मुझे लगता है फिर इसमें सोशल मीडिया की भी उतनी गलती, है मुझे लगता है जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं और जो पुश कर रहे हैं ना उस तरह का कंटेंट उनकी ज़्यादा है कि लोगों ने इसको बना ही ऐसा दिया आज के टाइम पे कि बस इसमें सिर्फ टॉक्सिक चीज़ें ही चल रही हैं क्योंकि कहते हैं ना कि नेगेटिविटी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, तो लोगों ने बस उसको मुझे लगता है एक बिज़नेस बना दिया है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना नेगेटिव माहौल हो रहा है, कितना ज़्यादा गलत चीज़ें हम फैला रहे हैं। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि भाई हमें एंगेजमेंट चाहिए, हमें बिज़नेस करना है बस और कुछ नहीं।
तो ये मुझको। हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। हाँ, हाँ।